Bir de, bence çocuklar da buna ihtiyaç duyuyorlar. Hani, yani, anne, baba, hani, bir yere kadar, hani, yani, şimdi çocuğu anne, baba büyütüyor ama aslında o çocuğun aslında daha sosyal bir dünyada, ııı, daha böyle farklı kültür ya da farklı insanları tanıyarak büyümesi bence çok büyük bir zenginlik. O yüzden de biz biz de öyle büyüdük komşulara bırakılarak kü büyüdük. Bence bu açıdan da çok değerli komşuluk.
Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Burada, eee, aaa, zor durumlar için de, böyle, birbirimize anahtar bırakma gibi bir rutinimiz de, eee, oluştu buradaki komşularla. Eee, benim evimin anahtarı 2 farklı komşumda bulunuyor mesela şu anda. Olur da, hani, evimde, ben yokken bir şey olursa ya da dışarıda kalırsam, eee, onlarda 1 anahtarım olduğunu biliyorum. Ya da, işte, tatile gittiğimde, işte, çiçeklerimin sulanması, eve bir göz kulak olunması, evde akan, kokan bir şey var mı diye bakılması açısından da onlar böyle rahatlıkla benim evime girip, işte, anahtarla açıp, eee, o kontrolleri yapıp, bana bilgi verip çıkabiliyorlar. Bu da bence iyi bir destek komşuların birbirine sağladığı.
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Vallahi ne güzelmiş, çok iyiymiş senin durum da ya, çok şanslısın bence, böyle güvenebildiğin komşularının olması, anahtarını verebileceğin komşularının olması.
Hı hı. Evet.
Yani, şey, apartmanda ya se sen sitede yaşıyorsun değil mi şu an?
Ya, şu an böyle bireysel evlerin olduğu, işte, tek, tek, tek evlerin olduğu bir mahallede yaşıyorum. Hı hı.
Ih. Hımm, mahallede yaşıyo mahallede yaşıyorsun. He, anladım, anladım. Hı hı.
Ya ortak bir al Evet ortak bir alan yok. Bir site gibi, o bizim bildiğimiz site kavramında herkesin ortak bir bahçeyi kullandığı ya da otoparkı kullandığı gibi bir alandan bahsedemeyiz burada. Ama, o öbür türlü apartmanda da yaşadım tabii, yani.
Hı hı. Hıı. A anladım, anladım, anladım. Şey düşündüm çünkü, önceden, hani, İstanbul'da apartmandaydın. Iıı, burada da, hani, şey tarzı, daha standart böyle suburb gibi, hani, böyle bir yer
Evet. Hıh. Hı hı. Evet bağımsız evler diyebiliriz doğru.
yerde yaşıyorsun. Iıı, ve ko Hı hı. E, daha güzel bence de bu arada, şeyde yaşamaktan, daracık apartmanlarda yaşamaktan.